بُصي الصراحة أنا يعني عندي مشكلة بقى لي فترة في موضوع إن أنا مش عندي روتين ثابت، وكنت محتاجة نصيحتِك بجد يعني في الموضوع ده.
اتفضلي قولي لي مالِك؟
بُصي هاقول لِك آآ، هي الفكرة كلها إن أنا ما بقاش عندي روتين آآ، <tsk> يعني ثابت في موضوع التمرين بالذات. آآ، ما بقيتش ألعب رياضة بشكل آآ آآ يعني يومي. برغم إن أنا كان بقالي فترة أصلًا آآ، بانزل الgym عادي تقريبًا كان بقالي حوالي 5 6 شهور ملتزمة جدًا بالgym وملتزمة إن أنا أنزل و وإن أنا ألعب رياضة، وإن أنا يكون تكون الرياضة دي جزء يعني عارفة أنتِ من يومي. آآ، إلى بقى إن أنا الفترة الأخيرة من حوالي شهر بقيت حاسة إن أنا مكسلة مش قادرة أنزل مش قادرة آآ، أبذل أي مجهود وإن أنا آآ، الكسل خلاص ت عايزة أقول لِك يعني تملكني بجد بالمعنى الحرفي. ف حاسة بعدم التزام من من نفسي كده ده مسبِّب لي مشكلة نفسية وبجد مش عارفة أعمل إيه. مش عارفة اتصرف إزاي.
امم. امم. يا خبر! امم. اهم. آآ، بُصي أنا حاسة بيكِ و واصلني شعورِك أوي، أوي، ويعني وحاسة باللي أنتِ بتفكري فيه. بس يعني قولي لي كده يعني عايزة أسألِك كام حاجة. آآ، هو التمرين اللي أنتِ آآ بتعمليه دلوقتي آآ مش ب يعني جديد عليكِ والّا كنتِ بتعمليه قبل كده؟
اهم. اهم. اهم. بُصّي. هو أنا دلوقتي حاليًا آآ، ال6 شهور اللي فاتوا، اللي أنا كنت بالعبهم دول تقريبًا أكتر مدة أنا لعبت فيها رياضة.
آه.
يعني آآ، التزمت لفترة. يعني كان عاجبني آآ، إصراري عن أنا هالتزم بشكل ثاب يعني بشكل بشكل كبير للدرجة دي، لأن أنا كنت ح زي ما تقول لِك زي ما باقول لِك إيه حاطة هدف كده إن أنا مش عايزة
آه. امم. وكان إيه هدفِك؟ آه، قولي لي، كان إيه هدفِك من التمرين؟ يعني يا ترى كنتِ عايزة تخسي؟ عايزة إيه؟ قولي لي كده.
بُصي هدفي امم. هاقول لِك آآ، بُصّي الصراحة، أنا الهدف الأساسي اللي أنا كنت حاطاه، إن أنا الرياضة دي تكون جزء في حياتي خصوصًا في التلاتينات بتاعتي، يعني أنا مش عايزة أعدّي التلاتينات، وأنا الرياضة دي مش جزء ثابت في يومي. آآ، عارفة أنتِ زي ما أنتِ زي ما بيتقال بقى إن في التلاتينات طبيعة الجسم بتتغيّر، الهرمونات بتتغيّر، آآ الحرق نسبة الحرق بتقل، آآ، حاجات كتير بتتغيّر في الجسم في التلاتينات، وفي ما فوق بقى لمّا باوصل للأربعينات أو حاجة زي كده. آآ، لك أنا بقى كنت عايزة أخلي الرياضة دي جزء أساسي في حياتي ما تت ما يتجزأش. فده كان الهدف الأساسي بتاعي. بس ما تفهميش إيه اللي حصل، فجأة ما بقيتش قادرة أنزل، مش عايزة أنزل. و مم مش آآ، الكسل تملّكني زي ما قلت لكِ لدرجة إن أنا خلاص يعني اللي هو يأست وقاعدة في البيت، نومي بايظ خالص، آآ، بانام متأخّر، وباشرب كافيين كتير أوي. آآ، بانام باقعد على الموبايل كتير أوي. آآ، طبعًا أكلي بايظ. كل حاجة كل حاجة ت اتلخبطت بجد، يعني ما بقاش في أي حاجة عندي ثابتة، وده مأثر على نفسيتي بشكل بجد سيئ جدًا. نفسيتي وحشة أوي.
امم. آه. فهمتِك. امم. امم. امم. أنا فاهماكِ، فاهماكِ وحاسة بيكِ ال الشعور ده شعور فعلًا صعب و وكتير أوي إنِك تحسي بيه و ويتعبِك كمان. آآ، يعني آآ، يعني اما يكون عندِك هدف كمان بالذات أنتِ عندِك هدف الصحة، كده أنتِ بتبصي عامةً إن أنتِ عايزة التمرين لصحتِك آآ، عامةً يعني بحيث لياقتِِك وصحتِك مش موضوع بقى التخسيس أو وزن أو كده لأ، هي موضوع إن أنتِ بتفكري في صحتِك عامةً. طب قولي لي يعني <sniffs> أنتِ قلتِ ال الكافيين يعني ال وال والتليفون وقلة النوم يا ترى هي دي العادات اللي أنتِ حاسة إن هي السبب في إن أنتِ مش قادرة تستمري في موضوع تمرين التمرين بتاعِك، والّا هو ملل أنتِ زهقانة من من شيء معين بتفكّري في شيء معين؟
اهم. صح. اهم. بالضبط. اهم. امم. اهم. اهم. والله بُصي، أنا الفترة مثلًا الأخيرة الشهر اللي أنا ما نزلتش فيه الgym ده أ حصل فيه ضغط كبير أوي في الشغل عندي وبقى عليّا تاسكات كتير أوي، مطلوبة مني إن أنا الصراحة أقدّمها. آآ، بجانب طبعًا موضوع الكافيين زي ما أنتِ لسه قايلة بقى مأثر طبعًا عليّا في قلة النوم، وإن أنا طبعًا لأن ال ال الكافيين منشط خلايا مخي بشكل كبير، خصوصًا إن أنا باشرب قهوة كتير جدًا على مدار يومي.
آه. بتشربي كَام مرة في اليوم؟
بُصي، أ أنا طبعًا بما بما إني ب يعني باصحى متأخر للأسف، فباضطر إن أنا لما أصحى أفضل أشرب أولًا أو أول كوباية لما باصحى، بعد كده عشان أفوَّق نَفسي في الشغل باشرب كوباية تانية وباشرب double يعني باشرب double كمان آه آآ جدًا، آآ وباشرب على العِشا بشرب بالليل <chuckles> باش
امم. آه. ياه! كتير، امم. لا، لا، لا، كتير جدًا. ده كده كتير كتير يعني، كده كمية كبيرة جدًا بتدخل جسمك ودي دي طبيعي تخلّيكِ أصلًا ما تعرفيش تنامي. طب هو آآ، التمرين بتاعك ك كنتِ بتروحيه كام مرة في الأسبوع والَّا طول الأسبوع؟
صح، للأسف. امم، بالضبط. امم. كنت آآ، هاقول لِك، كنت في الأول بانزل 3 أيام في الأول خالص، ولما التزمت بقى بشكل أكتر بقيت أنزل يوميًا الgym. كنت بانزل بشكل يومي، والجدول بتاعي اللي كانت الكابتن عاملاه لي كانت بتخليني أنزل كل يوم، وطبعًا الوقت ده عايزة أقول لك كان أفضل تقريبًا وقت إن أنا كنت حاسة إن أنا نشيطة، وجسمي كويس، وباكل كويس، وبانام كويس، أفضل فترة مرّت عليَّ الصراحة. طبعًا الانتكاسة حصلت بعد الفترة دي خصوصًا إن الكابتن ذات نفسها ما بقتش تنزل آآ، بقى عندها إلتزامات تانية فما بقيتش تنزل كمان، فده زي ما تقولي كده إيه، هبَّطني.
امم. امم. آه. امم. شجعِك إنك تبقي خلاص مش عايزة تروحي، خلَّى الملل آآ، خلَّى الملل يزيد عندك، امم.
أيوه بالضبط. بالضبط، بالضبط، يعني هبَّطني جدًا آآ، في إن أنا مش عارفة أنزل، هي كانت المصدر اللي بت ب بيخلّيني أنزل أساسًا بس هي ما بقتش موجودة للأسف. ف بس ف امم.
امم. امم، طب أنتِ جربتِ حاجة أو في في حاجة فكرتِ فيها وحاولتِ إن أنت تغَيري ال الروتين بتاعِك دوَّة أو ترجعي له تاني؟
آه، بُصي هاقول لِك الصراحة، أنا حاولت في حاجة واحدة، حاولت إن أنا يعني في يوم كده، إن أنا أضبّط أعمل جدول لنفْسِي، في إن أنا أ أحط عادة جديدة مثلًا في يومي، ت فكرة إن أنا ممكن أنام بدري شوية آآ، فبالتالي أصحى بدري، الكلام ده كله، حاولت إن أنا أعمل ده وأطبقه بشع بشكل يعني في يوم، ولكن للأسف الموضوع فشل تمامًا معايا، بسبب إن أنا عارفة أنتِ أنتِ فجأة مش متعودة إن أنتِ تعملي كل ده في يوم واحد، ف الموضوع فشلت، يعني الأمر فشل.
امم. آه. آه ما قدرتيش تستمري، أو ما قدرتيش تكمّلي في ال في ال في إن أنتِ تعملي ده؟
بالضبط، الصراحة خالص، ما عرفتش، آآ وحسيت بعد ده بقى حسيت باليأس أكتر، يعني إن أنا حتى دي أنا مش عارفة أعملها، مش عارفة أضبّط أي حاجة. ف فده اللي خلّاني على فكرة يعني بجد، بجد محتاجة نصيحة حد يقول لي عليها؛ لأن أنا حاسة بعَجْز بشكل صعب، وده مأثّر عليَّ نفسيًا وجسديًا، ونفْسِي يعني أفُوق بقى من اللي أنا فيه ده ف في أسرع وقت، بجد.
امم. امم، امم. لا حاسّة بيكِ، و وكمان وصَل لدرجة إنّه يأثّر عليكِ جسديًا ونفسيًا، يعني الإتنين مع بعض طبعًا كتير عليكِ، وأنا متفهِّمة شعورِك أوي. بس يعني خلّينا آآ، يعني نفكّر سوا كده، وأقول لك آآ، ممكن يعني أنت ممكن آآ، تقلّلي أول حاجة الكافيين، يعني آآ، إيه العادات الغلط أنتِ نَفْسِك قُلتِ إن أنتِ بتشربي كتير، وأنتِ فاهمة إنّه هو كتير أوي. آآ، فده غلط عليكِ. بالنسبة ل ل للمهام اللي عليكِ في شغلِك أو حاجة، حاولِي ت تقلّليها شويّة، أو تقسّميها، بحيث ما تبقاش عليكِ عامل ك عامل ضغْط عليكِ، وتحسّي إن أنتِ مُجهَدة ومضغوطة. فاهماني؟ و آه، و وزي ما قُلنا الكافيين ده خطر فظيع لأنّه بيقلّل نومِك، وقلّة النوم هتخلّيكِ تبقي مُجهَدة وتقومي تعبانة، يعني هتلاقي نَفْسِك أ داخلة في دايرة هي، هي، نفْس الدايرة. آآ، هتبدئي تبقي كويسة لمّا تبدئي تنامي كويس وتقومي كويسة نشيطة. ما فيش مانع لو شرَبتِ قهوة بدري شوية، مرّة في اليوم كلّه، لكن غير كده كتير عليكِ. آآ، حاولِي ت حاولِي تضبّطِ يومِك. حِتّة ال آآ، ال الر ال اللي هو التمرين بتاعِك يبقى يوميًا، آآ، حاولي تغيّريها، حاولي تخلّيها أ 3 أيام في الأسبوع، أو يومين كفاية. ابدئي كده الأول. بحيث تسترجِعي تاني نشاطِك، ويرُوح منِك المَلل، ويبقى في طاقة عندِك إنِك آآ، ترُوحي ما تبقيش زهقانة، لكن كلّ يوم، كلّ يوم هتلاقي وقتِك ضيّق، وعَندِك شُغل، وعَندِك ده، وترتيبِك هيبقى صعب.
تمام. اهم. صح، صح، صح. امم، امم. صح. اهم. صح. اهم. مضبوط، على فكرة. صح، صح عَندِك حق فعلًا. يعني <tsk> فكرة إن أنا أولًا طبعًا لازم اقلّل الكافيين دي طبعًا، فكرة <chuckles> يعني نقطة آه، يعني نقطة جوهريّة عَندِك حق فيها مليون في المِيَّة آآ، طبعًا لمّا أقلّل الكافيين أكيد هيقلّل لي شوية من فكرة إن الخلايا مُخّي هتكون دايمًا في حالة نشاط، أو إن أنا دايمًا أكون فايقة كده. آه، عَندِك حق فيها، أنا هاحاول فعلًا إن أنا أقلّلها. فكرة برضه إن امم، اهم
فاهمة؟ ضروري. آه. تمام. لأ، خُدِي بالِك كمان، بيبقى نشاط مُزيّف. أنتِ ما عندكيش طاقة. أنتِ بتبقي صاحية آه، بس نشاطِك مُزيّف، و وبتحسّي بملل بسرعة، وبتزهقي بسرعة. فيعني آآ، بجد حاولِي في النقطة دي تبطّليها.
صح. صح عندِك حق الصراحة، يعني نصايحِك الصراحة يعني فعلًا آآ، كنت محتاجة أسمعها، لأن أنا الفترة اللي فاتت كنت حاسّة إن أنا في ح في شَتَات من أمري، آآ، كل ما باحاول إن أنا أبتدي في حاجة بارجع. بس كويس إن أنتِ نبّهتيني لجُزئية الكافيين. وإن أنا ممكن أعمل زي ما أنتِ قُلْتِ جدول كده أو آآ، إن أنا أنظَّم ال ال التمارين بشكل إن أنا ممكن أنزل مثلًا آآ، كذا يوم، أو 3 أيام مش كل يوم في الأسبوع. آآ، دي نقطة مهمة أوي، دي نقطة
أكيد، أكيد، أكيد هيبقى هيفرق معاكِ كتير، وهتحسِّي ب ب بإنِّك تتشدِّي تاني للتمارين بتاعتِك، وتحسِّي إنِّك مش مضغوطة، وتحسِّي إن أيامِك فيها تقسيم مقسّمة مهامِك، هتحسي مش بضغط هتكمّلي إن شاء الله، وترجعي تاني ل لتمرينِك و وصحتِك تبقى أحسن وأحسن.
اهم. صح. صح، صح عندِك حق. آآ، بجد أنا استفدت أوي من النصايح بتاعتِك، وهاحاول إن أنا أطبّقها الفترة اللي جاية، ولو في أي حاجة وقفِت قدّامي بجد هارجع لِك مرة تانية. يعني أنا مُتشكرة أوي للنصايح بتاعتِك دي بجد، ميرسي جدًا، شكرًا.
أكيد، أنا تحت أمرِك. العفو، أنا تحت أمرِك في أي وقت.
شكرًا.